Heeh, SMA kayak pas mulai mau ujian buat, apa, masuk kampus, sama di pas udah di kampusnya juga nih, aku udah mulai kayak bikin jadwal gitu, biar rutin.
SMA? Oh, iya iya. Oh, oke oke, eee, itu, eee, namanya apa yang membuat jadi kita, eee, <sucks teeth> mood-nya, gitu ya, eee eee, nyari mood untuk belajar serius lagi, gitu kan, setelah e jenuh, setelah, apa, itu, kapan tuh?
Heeh. <tsk> Eee, gimana maksudnya?